Bah, en fait, heu, parfois, heu, ça arrivait que voilà, j'étais, heu, admettons, j'étais a, heu, amie sur Facebook avec, heu, une personne que je vois encore dans la vie réelle parce qu'on est, heu, dans la même ville. Et puis, heu, bah, d'un coup, je vois, heu, bah, qu'elle est amie avec une autre personne. Le prénom me dit quelque chose. Donc du coup, je vais sur le la page de cette, heu, personne et là, je me rends compte que, bah, c'est bien la même personne, heu, avec les avec laquelle, heu, on faisait nos études. Ou de même, heu, quand on a, heu, discuté sur Messenger, heu, bah, certaines personnes m'ont dit: «Bah, oui, bah, un tel est aussi sur, heu, sur Facebook» et heu, et m'envoyait donc la, mmh, bah, le le lien pour, heu, arriver directement, heu, sur son compte. Donc tu vois, c'est un peu comme ça que progressivement, bah, on on a recréé notre, heu, notre petit groupe, quoi, en fait. Ouais, voilà exactement.
OK. Oui. OK. D'accord et Oui. D'accord. On on retisse le fil, hein. Et pour toi, du coup, les les photos sont importantes? Ou est-ce que c'est, heu, c'est c'est plus c'est juste la la communication, en fait? Ou est-ce que ça te ça t'apporte quelque chose, heu? Est-ce que toi, tu publies des photos, par exemple, de de tes activités? Est-ce que tes amis le font?
Alors, heu, je ne publie pas, heu, sur ma page, heu, ma page, heu, personnelle, mais par contre, entre nous, heu, bah, oui, comme, heu, il y a ça faisait longtemps qu'on s'est pas vus, heu, bah, voilà, heu, envoyer, heu, bah, une photo de, bah, des des des enfants, heu, je sais pas moi, du chat, du chien. Heu, heu et puis, même, voir aussi nous, comment comment on a changés, comment comment on a évolués, c'est sympa. Mais heu, c'est vrai qu'après, heu, moi, j'échange des photos, heu, uniquement, heu, dans le cadre privé, si tu veux. Donc, heu, avec les amis
Mmh. Oui. D'accord, ce sont uniquement des messages privés ou sur Messenger, mais tu publies pas ça sur ta page? D'accord.
Ouais, voilà. N ouais, avec les amis, avec, heu, avec ma soeur, mes neveux, heu, mais sinon, heu, je je mets pas, enfin bon, j'ai une photo de profil, hein, évidemment, comme tout le monde. Mais après, heu, je je suis pas quelqu'un, heu, hem, comment je vais dire? Heu, je j'aime pas me mettre en avant, si tu veux. Donc, heu, je vais pas commencer à à mettre mes activités ou ce genre de choses quoi, tu vois? Heu
Ouais. Mmh. Bien sûr. Qui va exposer ta ta vie privée? Mmh mh. D'accord et tes amis, c'est pareil? Oui d'accord, je comprends. Tes amis fonctionnent de la même manière ou ils ont plus tendance à à montrer leur vie?
Ouais.

Bah écoute, je sais pas si c'est pour ça qu'ils franchissent plus vite le cap, mais ce qui est sûr, c'est que les le la la jeune génération aujourd'hui, heu, elle parle beaucoup plus facilement, heu, bah, que la mienne par exemple, heu, c'est vrai que, bah, aujourd'hui, il y a il y a plus de i i il y a il y a plus de frontières en fait. Il y a heu, et même dans dans la tête de la jeunesse, heu heu, voilà, ils vont, heu, à l'étranger comme, heu heu, enfin, ou ou ou c'est c'est bah, pour eux, ça pose aucun problème quoi, i ouais.
Elle parle, c'est-à-dire? Oui d'accord. Oui je comprends ce que tu veux dire. Mmh mh. C'est pas tout un monde quoi de de de partir loin, effectivement c'est c'est assez facile et heu et
Voilà, c'est c'est facile et ils sont pas du tout intimidés, ça leur fait pas peur, heu, parce que, heu, bah, voilà on aujourd'hui, je pense qu'on est dans dans un monde comme cela où, heu heu, voilà, on est amenés à à bouger et puis il y a il y a tellement de moyens aussi de de se déplacer que, bah voilà, aujourd'hui, c'est plus un problème de de partir, heu heu, 1 an, 2 ans à la Réunion, heu, ou même ou même ailleurs, tu vois? C'est nous moi, je me rappelle, heu <chuckles> heu, quand je je faisais mes études, heu, bah, genre, heu, voilà, j'étais dans tel, heu, lycée et puis, heu, après je changeais, heu, d'un j'allais dans un autre lycée, c'était à 15 kilomètres de la maison, heu, mais c'était, heu, c'était le Pérou quoi, tu vois?
Mmh mh. Oui. Tout à fait. Oui bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais. C'était <chuckles> c'était déjà très loin, effectivement. Ouais, ouais.
<chuckles> Ah ouais, complètement, c'est c'était vraiment ça n'avait rien à voir. Mais, aujourd'hui, les jeunes, heu, bah voilà, i ils partent du jour au lendemain, heu, bah, sans aucun sans aucun stress quoi et quelque part, c'est chouette, c'est vraiment bien pour eux.
Ouais, tout à fait.